Слушай, а расскажи вот про свой 1 серьёзный карьерный переход.
Слушай, ну, для меня он был серьёзным. Давай так поставим, вот, э, вопрос. <laughs> Эт это был
<laughs> То есть, а в каком плане? То есть это в плане денег, или просто какой-то большой скачок вперёд, в плане профессиональном?
Ты знаешь, ну, э, скажем так, на, м, на той позиции на которой я находилась до, и на той позиции н на которой я оказалась после, для меня было это и карьерным скачком, и финансовым скачком, и изменением, м, в обязанностях. Ну, не сильное, но расширение, в принципе, такое. Ну, в общем, щас поподробнее тебе расскажу. Это в принципе, ну, можно назвать, что это 2 такой вот мой, а, опыт работы после окончания университета.
Мгм. Ой, ну классно.
Вот. Но 1 был такой, знаешь, а, <chuckles> как обычно бывает, когда ты только университет заканчиваешь, и лишь бы куда-то тебя взяли. <chuckles> Хоть
Мгм. Да, лишь бы просто ногу в дверь поставить, а дальше как-то, а, как-то потянется, да.
Во-во. Как-то там зацепиться, вообще возьмите меня хоть кем-то. Вот моя 1 работа, я так её даже особо, знаешь, и не считаю в такой прям, м, большой работой, потому что я ничего там не успела. Я там там по-моему месяц или 2 была подготовка. Это была должность менеджер по продажам рекламы на радио. <laughs> Да. Да я вобще не продаж
<laughs> Мгм. Мгм. Ух ты. <laughs> Надо же! То есть а что там рекламируют вообще на радио? Даже не знаю.
Слушай, да разное что рекламируют, э. Просто видишь те, которые менеджеры по продажам, которые давно работали он у них уже были клиенты. А я, как новичок, должна была нарабатывать всё с самого 0. И я не знаю, как так получилось. Я вот начала там контактировать, в основном, с банками, а банки в принципе- клиенты-то хорошие финансово. Они могут, а, потенциально много денег занести, да. Но, к сожалению, эта работа она, м, как бы на перспективу. То есть я про по контакту это проработала, но потом так вышло, что, а, подвернулась вот моя такая 1, скажем так, полноценная вот работа, которую я считаю. И я переехала вот, а, з
А. Мгм. Ну да. Мгм. Действительно интересное тебе как бы. Не что-то лишь бы взяли, а интересно.
Ну, такая да. Ну, скажем так, на перспективу, потому что я хотела именно работу, чтобы можно было как-то вот английским пользоваться, чтобы, ну хотя бы какая-то, знаешь, минимальная вот, а, м, как переписка была, там, да, общение, может быть, там какие-то клиенты или поставщики. Вот поэтому все кли
Мгм. Почему тебе именно1 вот английский язык был важен?
Ну, ты знаешь, потому что я училась, ам. Когда я закончила учебу, мне хотелось вообще изначально, я думала, что я поеду в Америку поработать, но там, к сожалению, у меня не получилось. И у меня как-то такой пунктик в голове. Чтобы не забывать английский я хотела найти какую-то работу, ну хоть как-то связанную с английским языком.
Мгм. А, ну поэто то есть я так предполагаю, что твоя учёба тоже как-то была связана с английским языком?
Вот. Да, да-да-да. Но это не лингвистика была, но это, ам, как бы факультет связанный. Регионоведение, востоковедение, он связанный, как бы вот, с английским. Вот, а, поэтому мне не хотелось терять вот эти навыки, ам, какую-то работу, связанную с английским, в моём городе я, к сожалению, не смогла найти. Поэтому пере пришлось мне ехать аж в столицу, чтобы выйти на работу. Да.
М. М. Ну конечно. О, ого. Ну, аналогично, потому что обычно все вот, там, большие какие-то компании, или работники заграницы, как бы все тянутся именно в столицу.
Вот вот. Вот и я потянулась. <laughs> Слушай, ну так просто получилось, что, э, м, меня туда позвали в эту компанию. Это такая небольшая компания была. Меня позвала моя, а, приятельница. То есть прям подругой я её не могу назвать. Мы там с ней пересекались несколько раз, ам, в прошлой жизни там. Да, она позвала им нужен был, у них вроде бы потихонечку росла компания. Она мне говорит: "Слушай, нам вот нужен надёжный, хороший человек, который говорит по-английски вот а который будет работать со мной". Я говорю: "Ой, классно!" И в общем я быстренько собрала вещи, уволилась со своей текущей работы на радио, и уехала таки в Москву на свою вот эту 1 работу. <sniffs>
<laughs> Мгм. Ну, главное, что позвала. <laughs> Мгм. <gasps> А. Это что? А подожди, а тебя уже приняли на ту работу, или ты как бы была между работами, какое-то время?
Нет, ты знаешь, я вот прям уволилась, то есть, э, так как меня вроде. <laughs> Слушай, 22 года, <laughs> голо в голове ветер. <laughs>
<gasps> А! Ну, ты смелая. О. <laughs> Ну, это самое классное то, что в 22 года ты такой: "Да, без разницы, посплю на скамейке в худшем случае, <laughs> с бомжами познакомлюсь". <laughs>
<laughs> <laughs> Слушай, ну, на скамейке, нет. Ты знаешь, я приехала и мне там было где остановиться. Я у родственников там на первое время остановилась. Но, м, конечно, они на меня должны были посмотреть. Вот, э, работодатель, там, мой, да, новый. Я на них должна была посмотреть. Но в общем и целом, как бы я уже, м, созванивалась вот, э, с этой подругой. Она мне п подробно всё рассказ рассказала, там, что примерно требуется, что за компания. Вот, ну, я говорю: "Слушай, ну, у меня опыта то как бы, э, особо-то никакого нет". Она говорит: "Да всё нормально, я там тебе всё объясню. Вроде как бы это". Ну, в общем, сам вопрос был просто приехать и чтобы вот, ну, как-то не знаю, на каком-то может быть психологическом уровне понравиться друг другу. Потому что, м, работодатель в принципе, понимая, что он берёт, а, девчонку 22 лет после института, да, ну, вряд ли он, там, по э, думает, что он нашёл какого-то супер опытного какого-то специалиста, знаешь.
М, ну хоть так. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. То есть он должен именно нужно показать не свой опыт име да, а именно потенциал. То есть: "Вот я умею быстро учиться, я быстро схватываю" и так далее.
Ну вот, поэтому. Да. Ну, ты знаешь, мне кажется просто, что, ну, это очень сложно показать, да. Тем более раньше вот не было таких каких-то вот прям, ну по крайней мере в этой компании, какого-то отдела кадров, знаешь, серьёзного, который какие-то тесты, там, проводит. Нет, раз это по какому-то знакомству, то есть у них такое, м, очень лёгкое, знаешь, к этому отношение было. То есть самое главное, чтобы собственник компании он, а, сам принял решение, да, что ты ему понравилась, там. Не знаю, может быть, не глупая, что ты должна быть, там, да, как-то вот сообразительная какая-то, активная, да, позитивная тоже. Вот он я просто знаю уже его много лет, <chuckles> до сих пор как бы мы с ним поддерживаем отношения. Ам да, да. Но вот он такой человек как бы, что он именно вот смотрит на тебя часто, именно как на человека. То есть ему должно быть комфортно с тобой. Но я вот с ним, например, абсолютно согласна, потому что на работе мы проводим очень много времени и, ам, ну, человек как-то тебе должен быть, ну, как минимум, приятен, мне кажется.
Мгм. А, н Мгм. Мгм. <laughs> А, да ты что? Мгм. Да. Ну, конечно, да. И как бы, наверно, тоже, может быть, он искал человека, который, с одной стороны, был бы таким, ну, как-то, что ли, при своём мнении, то есть его личность, когда она находилась в комнате, человека было видно, но с другой стороны не спешил с кем какие-то там конфликты начинать, то есть умел оставаться нейтральным.
Мгм. Ну вообще, да, насчет конфликтов ты абсолютно права, потому что он таких вот людей каких-то, которые склочники, знаешь, какие-то сильно, может быть, гиперэмоциональные, истерические, он, конечно, таких не не не любит змей, да. <laughs> Слава Богу, у нас таких не было, знаешь, да. Может быть, он потому что таких не выбирал. Но на самом деле на него очень много работало людей каких-то знакомых знакомых знаешь, или там каких-то или родственников друзей. В общем, <laughs> он любил собирать каких-то вот людей не с улицы. Потому что как-то вот он, ну типа: "Я доверяю", что ли больше. Вот он так считал. Ну есть такие люди, знаешь.
Мгм. Змеи змеи! <laughs> Мгм. Ну <chuckles> Ну это логи ну это логично. Знаешь, что тоже классно, что многие работодатели, они вот смотрят как бы на оцен Ну, допустим, поскольку ты была, м, таким молодым специалистом, м, многие смотрят именно на оценки из университета
Мгм. А. Слушай, ну. Ага.
а не на личные качества. И, мне кажется, это такая глупость, потому что университет у него с ну, понятное дело, если ты, там, круглый двоечник, то тут, конечно, другая история.
<laughs> Но у круглых двоешников, наверное, даже диплома нет.
Ну да. Ну. Ну, наверно, да, да, логично. Ну как бы то, что вот есть работодатели, которые вот именно ищут отличников, и они их находят, но эти отличники, они далеко не всегда, как бы, люди хорошие, и умеют профессионально себя вести.
<laughs> Но ты знаешь Ты абсолютно права да но на самом деле тут, э, угадать знаешь хороший нехороший человек очень сложно это наверное не совсем связано там с какими-то успехами именно в оценках. Ты ты знаешь, на самом деле я могу тебе сказать, что я вот даже не помню я вообще-то где-то доставляла доставала диплом свой или нет. <laughs> Слушай, ну просто в основном я те так скажу, я проходила очень много собеседований в России, и в основном просто вопрос: "Есть ли высшее образование или нет". Всё! А какое образование? А какие оценки? Вообще неважно никому. То есть вот просто факт есть есть, нет нет, всё. Поэтому
<chuckles> Да ты что? Ой ну как классно! <laughs> Мгм. Серьезно? Но это как-то странно, потому что вот есть там студенты, которые 5 точку рвут в каком-нибудь там в Санкт-Петербурге, или ещё где-то, <chuckles> а есть там другие с какого-нибудь университеты колхозно <chuckles> сельских работ, и всё. То есть что-то такое, попроще.
<laughs> <laughs> <laughs> Ну слушай, ну если это какой-то классный активный человек, он хоть пусть с каких работ там приедет, хоть в какой город, мне он всё равно сможет, а, добиться чего-то и понравиться какому то даже самому требовательному работодателю. Ну это так и индивидуально, знаешь всё. Ну короче, вот он всё таки меня заценил, взял к себе, да ну вот я была, ну ты поняла, да, что мне 22 года, я еще такая тока тока исполнилась мне вот знаешь 2 месяца как. Вот
Мгм. О. <laughs> Ой, знаешь, мне это уж ужасно напоминает вот эту сценку, а, "Лунтик, я родился!"
<laughs> Да. Ну да это примерно то же самое было знаешь. Ну, све свежеиспеченный такой выпускник <clicks tongue> и, э, я начинаю работать значит у него начинаю работать я даже не помню как там изначально у меня должность называлась к там по-моему, ам, там специалист по, а, закупкам и логистике, вот наверное так называлась у меня должность вот, и так просто получается через год примерно Ну может быть год с небольшим вот я отработала, а, вот, и вот это вот моя приятельница. Так опять же ее жизненные обстоятельства складываются, что она иммигрировала. То есть она уехала жить за границу после того, как мы с ней вместе год отработали. А она уже у него работала, <inhales> ой, ну, д года 2 или 3, наверное, но не так долго, но она тоже такая же. Она на год может меня старше. То есть она тоже молодая девчонка, но она, м, как-то вот почему-то к нему раньше попала. Не знаю, м, это я не помню вот этих деталей. Ну в общем, короче, она эмигрировала, а она как бы за старшую была в отделе. Вот и так получается, что отдел, а, осиротел знаешь. <laughs>
<laughs> Да. Мгм. Мгм. Окей. М. М, окей. Мгм. Мгм. Опа! Ха! Да, и тут по пришла твоя очередь <chuckles> спасать отдел. <inhales> А, вот это классно!
Да. Да. Но она как бы, она внезапно пришла, потому что, конечно, ну представь мой, а, начальник, да собственник компании, он конечно понимает, что у него осталась девчонка 23 23 лет да, которая ну год отработала. Вроде никаких претензий, там всё классно, д всё нормально, он доволен как бы всем. Но доверить отдел целиком, знаешь, вот всю работу, ему было страшно. Я вот просто щас понимаю, да, ну я вот уже потом понимала через какое-то время. И он начал судорожно искать каких-то других, э, людей. Ему надо вот постарше было, там приходили люди, которым за 50, там знаешь. Ам, ну как бы что они более опытные там, да. И вот он пытался закрыть вот эту позицию вот этими вот людьми. При том, что далеко не всегда люди, которые приходили на собеседование, они, вообще, в принципе, имели отношение именно вот к закупкам, да, то есть это вот общение с поставщиками, там да вот.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. А. То есть они тоже без опыта приходили, по сути?
Ну они имели опыт в другой просто сфере, например, вот я помню приходила женщина, которая преподавала английский язык там в каком-то и то ли в школе, то ли в университете. Ну как бы окей, но у нее опыта нет, ни логистики, ни в закупках, ни в общении поставщиками, знаешь, ну, спорная такая, да.
Ну да. Мгм. Ну да, все-таки есть разница между тем, чтобы ругаться на учеников, и з закрывать сделки. <laughs>
Да. Ругаться на поставщиков. <laughs> Да нет есть есть разница, но я его понимаю, что он искал какого-то более опытного человека, потому что ему было реально страшно. Я помню, что вот как бы я ему такая говорю в один день, и говорю: "Знаете, давайте может быть попробуем просто да но какое-то время дайте мне там месяца 3 да, я попробую сама". Вот я помню, что он думал, долго думал и такой: "Ну ладно", знаешь. И в общем, он, а, как бы доверил мне всё вот на этот срок, и всё пошло хорошо. Ну и, конечно же, я, понятное дело, тут, э, и денег попросила заодно. <laughs>
Да. <laughs> М. Мгм. Мгм. Ой, как классно! Ну, понятное дело, ты что тут это, <chuckles> от до от доброй души, доброты душевной, что ли <chuckles> работаешь?
Да. Ну. Слушай, ну я просто год отработала, у меня была просто такая маленькая зарплата, что мне очень тяжело было выживать. Я уже снимать стала жилье и мне еле еле хватало этих денег. И я ему такая говорю, я говорю: "Может быть, тогда пересмотрим вот зарплату вот", "Я подумаю", знаешь, как обычно. <laughs> Слушай, ну и в общем, он подумал, и мы с ним сошлись. То есть он даже чуть меньше предложил. Я говорю: "Нет, давайте чуть побольше". <laughs>
Мгм. Ну ты молодец! Ну ты молодец! <laughs> Ну ты во слушай, вот это ты молодец! 23 года девчонке а такая пришла тут! <chuckles> Прогибает!
Да. Слушай, на самом деле мне это очень тяжело далось, это щас рассказывать легко. На самом деле я помню, как я боялась и как я решалась, потому что просить денег для меня это прям трагедия, знаешь, но ничего, и в общем вот таким образом, я и позицию получила руководителя отдела, и денег получила почти в два раза больше, чем было.
Ну конечно! Ну конечно! Мгм. <inhales> А! Да ты что? Ой, слушай, вот это ты молодец! Но знаешь, наверное, мораль сей басни такова, это как знать себе цену, не бояться, идти вперёд напролом.
Да. <laughs> Слушай, ну пробовать надо, как минимум пробовать. Ну нет, так нет. Знаешь, скажут нет. Ну хотя бы попробовать.
Да! Да вс м в самом худшем случае ничего просто не получится. Вот и всё.
Да, но будем надеяться на лучшее. <laughs>
Ой у <laughs> Ой вой спасибо тебе большое за такой классный рассказ, было очень очень интересно, ты молодец!
Тебе спасибо за твой интерес. Пока.